Ừm, bây giờ nếu như mà nhắc đến một cái bước ngoặt hoặc là một cái thay đổi, ờ, rất là lớn trong cuộc đời của bạn ấy, ờ, thì điều gì sẽ xuất hiện trong đầu bạn đầu tiên?
Ờ, mình nghĩ chắc là ai cũng có những những nhiều cái bước ngoặt trong cuộc đời lắm, nhưng mà để mà để mà mà <chuckles> để mà ở phía mình ấy, thì mình có một cái lần mình, ờ, cũng, gọi là, nhớ nhất đó chắc là cũng thay đổi cuộc đời mình là khi khi mình, ờ, quyết định là chọn đi du học.
Ừm, hẳn là thế. <laughs> Ừm. Wow! Đấy hẳn là một cái gì đấy nó rất là lớn đấy, còn gì nữa, nhỉ? Ừm.
À, thay là thay vì Đúng rồi, thay vì là học ở Việt Nam, thì cái này cũng, ơ, ờ, cũng mình nghĩ là sẽ sẽ thay đổi cuộc đời mình rất là nhiều.
Rồi. Ừm, ừm, rồi. Thế thì thế thì khi đó là bạn đang ở cái giai đoạn nào trong học tập? Ví dụ như là đi học đại học từ hồi cấp 3 hay là lên đại học hay là cao học cao học thì mới là đi học du học ở nước ngoài hả bạn?
Ờ, đấy, nói đến cái đấy thì mình nhớ như in lắm, tại vì lúc đấy nó là thời <chuckles> nó thời thời điểm mà chắc là cái tuổi mà, à, ai cũng mới lớn ấy, là 18 tuổi ấy bạn, thì là vừa hết, ờ vừa hết cấp 3, ừ. Cấp 3 thì đúng rồi, thì lúc ấy mình, à, thực sự là cũng, ơ, còn trẻ, khi mà lúc ấy bắt đầu mà bước bước đầu tiên là thi đại học, ờ, thì là ở Việt Nam.
Ừm. <laughs> Ừm. Ồ, tức là đại học luôn, đúng không? Ừm, hết cấp 3. Wow! Không hề dễ dàng đâu. Ừm. Ừm. Rồi, thì
Thì là mình thi thì nó không mình nhớ như in, để mình kể, ờm, nó mình thi thì toán môn toán, văn, anh ấy bạn.
Ừ, khối D đấy, đúng không? Ừm.
À, ấy, khối D đấy thì là nó không được như ý lắm. Thì điểm nó cũng không được đủ để vào cái nguyện vọng 1 là vào trường đại học, thì xét xuống còn nguyện vọng 2, nguyện vọng 2 thì nó vẫn vẫn còn chấp chấp chới. Ấy, <laughs> thế là
Ừm, rồi. Ừm, ừm. <laughs> Thế là quyết định có phương án dự phòng. <laughs>
Thế là quyết định, ờ, là về nói chuyện với cả, ờ, bố mẹ.
Rồi.

À, đúng rồi, thì là mình sẽ khi ở bên đấy người ta sẽ đào tạo tiếng Anh trước, tại vì hồi đấy vì, ờ, mình chưa có biết gì tiếng Anh nhiều.
Ừm. Ừm. Ừm, cũng có nhiều khó khăn đấy, nhỉ? Ừm.
Và khi lên ừ, thế là khi ấy nhiều khó khăn, thế là bố mẹ đưa ra phương án như thế, thế là mình cũng, ờ, nghe như thế, nhưng mà cũng cũng quyết định luôn. Lúc ấy chả hiểu sao lại quyết định luôn là là đồng ý đi theo phương án của bố mẹ đưa ra, là đi sang Singapore học. <chuckles>
<laughs> Ừ. Ừm. <laughs> Nhưng mà nhưng mà bây giờ nếu mà nhìn lại nhá, bạn có thấy rằng là cái quyết định đi sang Singapore du học theo như cái phương án bố mẹ đưa ra, rồi đến bây giờ đi, thì bạn cảm giác cái quyết định đấy có phải là một cái quyết định mà bạn thấy hài lòng và hạnh phúc với nó không?
Yeah. Bạn câu hỏi của bạn thì cũng khá khá là hay. Thì là mình thực sự là về cái quyết định, ừ, ừ, đấy của mình, mình thấy đến bây giờ mình nghĩ lại thì thực sự là một cái quyết định đúng đắn của mình. Tại vì khi bây giờ sau khi mà đi du học, ờ, đi học tiếng Anh ấy, thì mình, ờ, cảm giác, ơ, mình học được thêm được nhiều thứ hay lắm. Đi sang, a, đi du học thì mình được, ờ, ừ, học tiếng Anh thì mình lại được, ờ, đi học tự lập, sống tự lập. À, sang đó thì đúng rồi, không còn phụ thuộc vào bố mẹ nữa.
Ừm. Ừm. Rồi. <chuckles> Ừm, không chỉ mình tiếng Anh. Ừm. Ừm. Tách xa với gia đình, nhỉ? Ừm. <laughs> Ừm, ưm.
Ấy, <chuckles> à, mình kể cho bạn một câu chuyện, là ngày lúc mình mới sang ấy, thì sang Sing là mình chưa biết một cái gì về tiếng Anh luôn.
Kiểu như là, bằng không luôn đấy hả? Hay là bẹ? À, bằng không, thế thì ừm.
Bằng không luôn, đấy. Ừ, bằng không luôn, là không biết một thứ gì, chỉ biết, gọi là, hello, biết, gọi là, hello thì thì cơ tiếng Anh cơ bản thôi. Đấy, thế là cái ngày đầu
<laughs> Ừm, ừm, như như bao bạn ừm, ừm, kiểu như, bao bạn học sinh cấp 3 khác nhỉ? Ừ. <chuckles>
Ừ, đang ngày đầu Đúng rồi, <chuckles> những những ngày đầu mà đi sang bên đấy làm thủ tục, ờ, nhập cảnh vào mà còn luống cuống mà, đấy vẫn đi một mình.
Ừm, lần đầu tiên mà, đúng không? Lần đầu tiên đi một mình ra nước ngoài như thế nữa mà. Ừm. Rồi, rồi, xong rồi mọi chuyện diễn ra như thế nào bên Singapore?
Đúng rồi. Ừm. Từ đấy xong

Ừm. Thế xong rồi cái công cuộc mà hòa nhập, rồi học tiếng các thứ của bạn nó diễn ra như thế nào? Nó có thuận lợi không, hay là nó cũng gặp một chút khó khăn gì đấy?
Là đấy, sau Ờ. Ờ, mình nghĩ là có một cái cái vấn đề đầu tiên mà mình gặp phải đó là cái cách sinh hoạt của bên đấy nó không còn như ở nhà mình nữa. Không thể lúc nào cũng, à, được có có người nấu ăn cho, có người, ờ, gọi dậy đi học, có người, ờ, chỉ bảo cái này nọ, ờ, thế này làm việc này, việc kia. Sang đấy là gần như là mình, ờ, phải sống, ờ, tự lập hết. Cảm giác là là một mình, xong rồi mình vào nh mình sau khi nhập học xong thì mình đi vào ký túc xá này, đấy, theo kiểu, bọn mình ở ký túc xá thời gian đầu. Thì, ờ, vào cái phòng ký túc xá ấy thì lại toàn cũng toàn người học tiếng Anh. Bắt đầu mình học tiếng Anh, mà lại ở mỗi nơi nhưng không, nhưng mà lại lại mỗi mỗi người lại một nước.
Ừm. Ừ. <chuckles> Ừm. Rồi, không Ừm, một mình, đúng không? Ừm. Rồi. <chuckles> Ừm, nhưng mà là sinh viên Việt Nam á? Hay là nước ngoài? Ồ! Đấy. <laughs>
Là có 4, phòng mình có 4 bạn, thì là 1 bạn Trung Quốc, 1 bạn, ờ, Thái Lan, 1 bạn, à, à, Indonesia. Ấy, đúng rồi. Ờ, phòng 4 người.
Ừm. Rồi, và 1 bạn Việt Nam là bạn. Mình tò mò là các bạn sẽ giao tiếp như thế nào? Tay chân khua khoắng loạn xạ lên hả? <laughs>
<laughs> Ờ, thì thì cứ vào cứ cứ cứ hê lô, hê la nói chuyện như thật, lúc đầu thì cũng cũng cũng không được nói chuyện nhiều, cũng chỉ là cơ bản thôi. Xong gần đó thì dần dần thì, à, à, 1-2 tháng bắt đầu học quen, thì tự nhiên chả hiểu sao, ôi, hiểu hết. <chuckles>
Ừ. <chuckles> Ừm, rồi. <laughs> Ừ. Ừm.